Sag mal, wie lässt denn du eigentlich Smartphone und Co. beim draußen sein los?
Ja, also, da kann ich äh, zu erzählen, dass ich im Grunde, wenn ich spazieren gehe ich wohne so 'n bisschen ländlicher und dann gehe ich eigentlich, äh ja, nicht unbedingt jeden Tag, aber so 3, 4, mal die Woche so 1 Stunde spazieren. Und da lasse ich das Handy eigentlich in der Regel zu Hause. Es sei denn, dass das Wetter jetzt so ist, dass ich mir denke, ich könnte 'n paar Fotos machen, aber ich sage mal, in 90 % aller Fälle lasse ich das zu Hause.
Mhm. Mhm. Ja.